Ja. Ja und dann, ähm, ich weiß nicht, das ist ja auch so 'ne Sache, die halt einfach länger hält.
Und ansonsten Mhm. Das stimmt ja richtig, ja, und man kann's auch so im Alltag nutzen, wenn man jetzt größere Dinge einkaufen muss oder so.
Ja, total und ich fahre auch einfach sehr gerne Auto. <giggles>
Geht. Das geht. Mhm, ja, mache ich auch gern, ja.
Ja. Hast du 'n Auto?
Ja. Ne, jetzt persönlich noch nicht, aber wenn ich wenn ich eins brauche, dann dann kriege ich das von meinen Eltern als, ne? Und du?
Ähm, also, ich kriege auf jeden Fall kein Auto von meinen Eltern, aber, ähm ne, ich habe auch keins.
Okay. Mhm.
Also wa was wann glaubst du, brauchst du 'n Auto?

Also, ich frage mich immer beim Mountainbike ich sehe immer diese Wege, wo man runterfahren kann, aber ich sehe halt so selten diese Wege, wo man hochfährt. Ist es nicht extrem anstrengend und wo sind die?
Mhm. Mhm. Ja, doch, die ist schon anstrengend auf jeden Fall. Hm. Äh, ja, meistens
Und wo? Also, wo kann man dann da hochfahren?
<chuckles> Ja, also, du meinst jetzt diese Downhill-Strecken da
Ja.
vermutlich. Ja, da hast du in der Regel, glaube ich, 'n Lift oder so, der die da hochbringt mit den ganz schweren Rädern
Ah, schon, also, die fahren da gar nicht dann selber hoch?
soweit ich das weiß.